もうそれでもうワクワクしてたから、もう着いたらスペースシャトル見れるって思ってただけに余計ショックになっちゃって、マジでほんとにあの大人になって1人で心細くなって泣きそうになるっていう。
うん。 うん。 はい。 あららま、あ あ、涙出ましたか？
もう、で、そう、で、ぎりぎり出ない、あの、が、その、なんか守衛さんがほんとにいい人で、なんか「何人？」って聞かれて、で「日本だよ」って言ったら、なんか一生懸命日本語ではめ、励ましてくれて、なんか。なんか「大丈夫、行けるよ」とか、なんか、なんかめちゃくちゃいい人で
あ、なんとか堪えたんですね。はい。 うん、うん。 はい。 はい。 へえ。 うーん。 なるほど。救われたんですね。
そう、それで、すくわれ、で、結局、あの、ま、しょうがないから、あの、高速渡って一瞬歩こうとしたんですよ。でも、あのほんとにアメリカの高速道路だから、まずそもそもどっから渡るんだよみたいな。
はい。 はい。 それはそうですよね、はい。
だったんで、なんかあのもう、もっかい守衛さんとこ戻って「ごめん、ここで Uber 呼んでいいですか？」って聞いて、あ、なんか「入らなければここではいいよ」って言われたから、あの呼ばせてもらって、あのおじさんにバイバイってして、無事に何とかたどり着いたんですけど
うん。 はい。 うん、うん。 はい。 はい。 そうですか、よかったですね。うーん。
はい、もうほんとになんか、こん、今回の旅の中でっていうか、ここ数年の中で一番ショックでした、それ。<giggles>
や、なかなかそれはないです。はい。
そうですよね。もう騙された。になんかだから帰ってきてからとかも
<giggles> いや、でもいつもひどいですね、それね、グーグルマップね「アメリカのシステムじゃないですか」みたいな「ワシントン DC じゃないですか」って「なんで間違えてるんですか」ってありますね。はい。
そう。 確かに。 そうですよね。ねえ。だからね、あのグーグルマップ信じない方がいいよっていうの凄い言うようになりました、私。<laughs> うん。
<laughs> あ、そうですか。はい。ええ、え、じゃあ
はい。
他にはどんなものがありますか？
他だと、なんか、私が旅行のハプニングでよく話すのが、ん、これは結構昔の話で、もう今から15年ぐらい前かなと思うんですけど、あの、中国に、あの、家族で旅行に行ったんですね。で、それは、あの、船の旅だったんですよ。
はい。 はい、はい。 はい。 はい、はい。 中国。 はい、はい。 はい。
あの

えっと、中国の、墨で描いたような絵の
はい。 はいはいはい。
あんな、雰囲気の所ですか？はい、うーん。
ああ、そうそう、本当に、そう言う所です、何か、それを船で辿るって言うので、で、何か、もう、まあ、ちょっと話、逸れるけど、今はもう、ダムの底に沈んで、見れなくなっちゃう場所で、だから、その見れなくなる前に、行きたいって、家族が言ったんで、はい。
はい。 なるほど、それはね、何かね、納得いきますよね、はい。
うん、で、中国まで、わざわざ行ったんですけど、何か、あの
うーん、はい。
船旅なんで、その、はい。
あ、そうか、そうですね、川だけど船旅ですね、はい。
そうなんです、で、あの、いわゆる、ま、そこそこ豪華な客船で、船に泊まって、っていうやつだったんですよ。
まあまあ、ね、うん、あ、船で泊まって行けるんですね、なるほどね、はい。
はい、だから、船に泊まって、何泊位したのかな、でも、結構多かったと思うんですけど。
うん。 あ、クルーズですね、もうそれは、はい。
あ、そうそう、だから、超高クルーズみたいなんだったんですよね、うん。
あ、そうなんですね、ああ、何かね、楽しそうですよね、はい、うん。
そうなんです、ただ、まず中国に着いた時点で、まずスーツケースが、ぶっ壊されて、あの、投げられたとかだと思うんですけど、ん何か、ありえない位の大穴が、スーツケースに開いて
はい。 ええ。 ええ、それ酷いですね。 うん。 あら、それで、中身はどうなりました？
中身は、何か、幾つか無くなって、で、しかも、穴開いて、キャスターも取れたから、もう、どうしようもなくて
ああ、うん。 いや、うん。
でも何か、中国だったからなのか良く分からないけど、何か、保証は後で帰ってから日本でしてね、みたいな感じで。
ああ、そうですか、ああ。